Iya bisa jadi sih, dulu kan orang-orang di sekitarku kayak mungkin dari ibu mungkin ya, dia itu bilang, "Kamu kalau jalan tuh yang tegak dong, jangan kayak orang yang kurang percaya diri," gitu sih. Cuman kan aku kan kalau mera kalau jalan itu merasa normal-normal saja dan tidak bungkuk gitu kan, cuman katanya aku keliatan bungkuk sedikit gitu. Jadi ya udah deh, aku mau cobain buat workout gitu ya mungkin angkat beban terus latihan-latihan olahraga dan itu tuh autodidak ya, Kak. Jadi aku cuman ngelihat di YouTube aja langkah-langkahnya, nah di situ atuh ada olahraga yang bisa bikin badanku juga tegap gitu kan ya, jadi kalo jalan bisa tegap gitu jalannya. Hmm, olahraganya aku lupa sih namanya, dia itu duduk terus sambil ngangkat beban ke atas gitu, Kak
Mhm. Mhm mhm. Mhm. <laughs> Mhm. Keren. Mhm. Wah apa tuh, Kak? Mhm mhm. Oh gitu.
shoulder press kalo gak salah sih, <chuckles> iya kalo nggak salah, yah begitu. Nah habis itu aku melakukan kebiasaan itu dan nggak cuman postur aku saja ya yang berubah, tapi mungkin bentuk badan aku juga berubah sedikit, gitu. <chuckles> Kan olahraga gitu ya, jadi ya mulai tumbuh sih sedikit, <chuckles> terus aku juga kayak lebih percaya diri gitu dari workout-nya.
Heeh, oke. Oh, jadi Oke, eee, heeh, kebayang sih. Oke. Nah kalau heeh, kalau boleh tahu nih, Kak. Kakak tuh mulai, eee, memperbaiki postur tubuh itu buat ningkatin kepercayaan diri tuh dari kapan gitu? Maksud mungkin dari SMK kah, eh, SMA kah atau mungkin SMP atau kapan nih?
Mhm. Sebenarnya baru-baru ini sih, Kak. Soalnya kan, ya udah belum lama sih cuman itu postur tubuhnya kaya otomatis tegap sendiri mungkin karena kebiasaan dari aku workout itu Kak. Heeh, jadi di workout juga nggak cu nggak cuman yang aku bilang tadi nggak cuman duduk terus sambil angkat beban ke atas terus sama yang tiduran sambil apa, yang angkat ngangkat beban itu namanya kalau nggak salah nggak tau sih aku lupa, <laughs> olahraga dada lah ya nama
Oh, belum lama. Hmm, berpengaruh ya. Oh iya. Mhm. Nah fiktif, aku pikir sambil menyelam minum air ternyata ini ya sambil, eee, tiduran gitu ternyata ada olahraganya juga ya, aku baru tau.
Oh iya Kak, itu tuh olahraganya sambil tiduran di mungkin di alas yang, apa ya, lupa sih.
Oke. tapi tangannya itu berarti diangkat gitu ya Kak, atau gimana?
Mhm mhm, tangannya tuh diangkat.

Nah, iya, yang penting harus pede aja sih pertamanya, dan harus emang yakin sama diri sendiri, gitu. Tapi juga jangan terlalu yakin.
Mhm, oh, mungkin latihan juga kali ya Kak, jam terbang, kali ya?
Iya, latihan juga harus selalu benar-benar dimantapin. Kalau mungkin emang mau tampil ya, itu latihannya harus benar-benar mateng, entah mungkin sebulan atau 2 bulan. Kalau seminggu kayak aku tadi, bisa tetap salah-salah, gitu. Apalagi kalau tampil terus ada salahnya dikit, waduh, itu menurunkan kepercayaan diri, langsung keringat dingin ya. <chuckles> Iya, bisa bisa nge-blank itu. Aku pernah tampil, terus tiba-tiba salah 1 not aja, ya udah nge-blank seterusnya, habis itu aku pakai feeling, nah.
Oh, iya. Heeh, langsung nge-blank, ya, Kak? Langsung ngeb Heeh. Oh, ternyata bisa sampai kayak gitu juga, ya? Oke.
Iya, Kak. Terus jangan overthinking juga, sih. Kayak misalnya kita terlalu mikirin kata-kata orang lain, terus kita, langsung anjlok gitu pedenya. Nah, jangan terlalu peduliin kata-kata orang lain. Kecuali kalo emang kita dikatain bau, ya, <giggles> baru, <laughs> baru baru mikir.
Mmm, mhm. Penting sih, ya? <laughs> Wah, iya, ya ya. Ngaruh ya, ternyata? Tapi kalau ada temen yang kayak bilang, "Parfum kamu nggak enak." gitu Kakak biasanya gimana? Tetap tetep pede, "Enak kok, buat aku." atau gimana tuh biasanya?
Ya, cuekin aja, sih. Kan parfumnya aku aku yang suka, bukan dia yang suka, gitu. Jadi, urusannya dia lah ya.
<chuckles> Oh, oke oke. Jadi, parfumnya tuh dibeli buat diri sendiri yang suka, ya? Orang lain mah terserah, gitu ya? Wah seru banget nih Kak, ngomongin kebiasaan sehari-hari yang bantu ningkatin kepercayaan diri, nih. Makasih banyak ya, buat waktunya, dan penjelasannya nih.
Iya, betul. Oh, iya, Kak. Terima kasih juga sudah dengerin sharing dari aku. Kapan kapan kita ketemu lagi ya, sampai jumpa!
Sampai jumpa!

Nah, kalo kita bernyanyi di depan orang yang lebih bagus, dia kan tahu teknik-teknik bernyanyi kan ya, otomatis dia itu nggak buta nada lah ya. Kalo bernyanyi di depan orang biasa, itu mau kita la nyanyinya fales, itu dia tetep muji-muji, Kak. <laughs> "Wah suaranya bagus ya, suaranya bagus," tapi kalo di depan orang banyak
Eee Oke. Oh gitu. Heeh heeh. Kalau gitu nyanyi aja Kak di depan orang yang suka sama Kakak, kan pasti mau jelek mau bagus dia tetap suka. Nggak nggak bercanda. Nah Kak, terus kalau menurut Kakak sendiri seberapa penting sih sebenarnya kalau berpakaian rapi bu berhubungan sama meningkatkan rasa percaya diri, gitu?
<laughs> <laughs> Ah. Oke, untuk berpakaian mungkin nggak selalu harus rapi ya, yang penting kita pede aja dengan cara berpakaiannya kita iya, kadang kan aku liat temanku nih, di dia itu cowok, tapi make kaos, pake celana pendek, itu kan pahanya hitam gitu, dia pede pede aja. <chuckles> Ya udah kalo terus aku tanya kenapa kok dia mau aja pake pakaian gitu, yaudah, karena dia emang nyaman gitu kan ya. Kalo aku sendiri sih kurang nyaman ya untuk memperlihatkan pahaku di depan orang lain, gitu. Jadi kalo aku berpakaian, mungkin, ya cukup yang formal. Mungkin aku pake kaos ya, yang sopan kaos, terus celananya panjang, nah itu aku baru pede. Terus nggak cuma pakaian aja sih, kalo misalnya bau badan ya itu aku kurang pede sih iya, di situ aku minder, kalo kalo aku bau badan itu aku minder. Jadi aku harus selalu pake parfum sebelum pergi kemana-mana dan harus selalu mandi kemana-mana ya, Kak.
Waduh, nggak harus selalu rapi nih ya, berarti? Mhm. Ah iya, he Iya, oh. <chuckles> Lucu sih. Heeh. Mmm. Sopan ya. Eee, oke. Oke. Iya lagi, benar banget ya. Heeh. Kayaknya emang bau badan tuh cukup mengganggu ya, aku juga cukup terganggu kalau ada orang yang bau badan dan dia tidak pakai deodoran juga aku udah kayak langsung dari level 100 itu langsung bisa level 50 gitu bisa dibilang, setuju sih. Tapi, kalau Kakak sendiri nih, gimana sih cara melatih kayak tetep tenang gitu. Ketika kan tadi Kakak juga sering tampil ya sama teman-temannya, gitu. Terus bisa yakin kalau itu tuh ya aman-aman aja. Terus jadi percaya diri deh. Biasanya gimana Kak, kenapa bisa begitu, Kak?
<laughs> Waduh. Mmm.